Ujú. Sí, creo que al principio podría ser esa una idea, este, porque sí lo pensé, pero luego también mi miedo de, como de mantener estas 2 cosas como el trabajo, no sé, suponte medio tiempo del que tengo ahorita el remoto, es que digo, me estaría quitando tiempo de buscar una chamba de tiempo completo allá, o o igual por lo mismo que te digo que pues sí, me da miedo el no encontrar trabajo y y todo, como que me quedaría en esa zona de confort de, bueno, no no zona de confort, porque, pues sí, me estaría protegiendo, pero de decir como no, o sea, como que a todo no no meterme de lleno justamente por decir como, ay, como tengo este en el que me puedo, eh, o sea, este colchón, pues, ya mejor me quedo aquí por mucho tiempo, ¿no?
Ya ya. Ujú. Claro. Claro. Oye, y bueno, eh, respecto al tema de la decisión, eh, o sea, todavía no la tienes tomada, ¿cierto?
Ujú. No, no, fíjate que justamente eso es lo que <chuckles> como que mi es-ese ha sido mi problema, que te digo que como que digo, o sea, bueno, ahorita para no abrumarme siempre digo como que no la tienes que tomar ahorita en este momento y así me voy todos los días, según yo, como para no abrumarme pero pues, luego ya se me va de largo y pues, empeora la cosa, ¿no?
Okey. <chuckles> Claro, ¿tienes algún, eh, como tiempo límite para tomar esta decisión?
No, y fíjate que creo que eso es lo que, o sea, yo sé que suena un poco tonto porque es como, o sea, pues si no tienes o sea, no hay una emergencia ahorita, ¿no? No hay una fecha límite, nadie me está poniendo un ultimátum, pero sí es una cuestión como personal donde te digo que, eh, o sea, ya no yo ya no me siento como en mis 20 donde, pues, te digo que eras como: "Ay, pues, o sea, me voy a otra ciudad y si no pasa nada me regreso a la casa de mis papás y todo va a estar bien". No, o sea, ahorita ya es como, o sea, si si no funciona esto, pues, ya es bastante dinero que que le invertí, ya es tiempo que le estoy invirtiendo, tiempo que podría estar, este, aprovechando en otra cosa. Entonces, esa es como mi presión personal, es la que ahorita me trae, o sea, la que me puede más, ¿no?
Claro. Claro. Oye, al día de hoy, ¿alguien más aparte de ti, obviamente, depende de ti?
Ujú. No, no, afortunadamente soy soy solamente yo. <chuckles>
Okey.

Ya. Sí, creo que tienes razón y creo que mientras más lo hablo, sí me doy cuenta que lo que me frena mucho es la cuestión del miedo, como dices, porque yo también es algo como que luego sí me me me lo digo a mí mismo y razona, o sea, racionalmente entiendo como el, pues si no el que no arriesga no gana, ¿no? Pero pero siempre me queda como esa espinita. Pero sí, tiene creo que tiene mucha razón lo que dices y y y bueno, sí, también quisiera agradecerte mucho el que me hayas escuchado. Yo sé que a veces como que esto puede parecer un poquito mo banal, pero créeme que, sí es algo que me ha estado como acongojado últimamente.
Exactamente. No, al contrario. No, al contrario, s. No, hombre, son decisiones de vida, ¿no? Y creo que sí son realmente importantes, pero sobre todo el que te la creas, creo que es lo principal, ¿no? El que tú tengas autoconfianza es es es lo primordial.
Claro. Ujú. Totalmente. Ujú. No, pues, te agradezco muchísimo tu perspectiva y el consejo que me diste. De verdad que que lo aprecio mucho y lo voy a tomar en cuenta.
Ojalá, mucho éxito
Gracias.

No me pido más, no me exijo más, o sea, como que ya estoy muy como pues sí, ¿no?, o sea, en en el confort y y luego digo: "Pero bueno, o sea, ¿qué más hay, no?", o sea, ya ya llega un punto monótono, entonces, este, bueno, está esa parte del trabajo. La cuestión que te decía de mudarme sí tiene que ver también con el trabajo, porque pues, eh bueno, sí y no, porque si me mudo no tengo yo un trabajo ya, este o sea, no tengo una oferta laboral, sino que sería mudarme justamente para buscar nuevas oportunidades, este, y, pues, es la incertidumbre, pues del trabajo, ¿no?, justo de que no saber cuánto tiempo voy a tardar en eso, pero también un poco la cuestión de la mudanza es, pues, por estar cerca de una persona que, pues, ahorita como que las cosas ya van un poquito más serias, entonces, eh, pues también por esa parte, y la otra cosa que también como que me detiene un poco, o sea, es como que ese impulso de decir: "Bueno, está esta razón por mudarme y es esta persona y es el el trabajo", pero, pues, también como que lo que me detiene un poco es el la familia, ¿no?, porque sí sería mudarme no nada más a otra ciudad, o sea, es mudarme a otro país y, pues, con hay como situaciones un poquito delicadas de salud en la familia, entonces, no me gustaría que luego pasara algo y yo no poder regresarme como tan rápido, etcétera, entonces, creo que eso es bueno, un poquito de de todo lo que lo que sucede ahorita, ¿no?
Ujú. <chuckles> Claro. Ujú. Claro. Ya. Ya. Claro. Oye, dime una cosa, el tema de tu trabajo, digo, ahorita me me comentaste que lo haces, eh, vía remota, ¿no?, entonces, eh, ¿podrías mantenerlo aun estando fuera del país?
Ajá, sí, así es. Sí, sí, afortunadamente sí, pero lo único malo es que como, pues, a mí me pagan, eh, ¿cómo se llama?, o sea, mi pago es como reflejado con el estilo de vida de aquí, del país en el que estoy, pues mudándome a ese otro país, eh, como, pues, es un estilo de vida más caro, entonces no me alcanzaría mu o sea, lo mismo, ¿no?
O te Ujú. Claro. Pero tendrías que buscar como una opción 2, ¿no?, o sea, como combinarlos.
Exacto.